อืม แต่ตอนนั้นกว่าผมจะรู้จัก iPhone ก็เข้าไปเป็น iPhone 3 แล้วมั้ง ผมถึงรู้ว่า เฮ้ย มือถือมันทำได้ขนาดนี้เลย เหรอ <chuckles> เออ
อ๋อ ใช่ ๆ ครับ จริง ๆ จริง ๆ ผม ผม อ่า น่าจะพอ ๆ กัน เพราะว่าผม iPhone 4 ก็คือเป็น มันเป็นช่วงระหว่างต่อ รอยต่อระหว่าง iPhone 3 กับ iPhone 4 ครับผม
อ๋อ อ๋อ ผม ผมมารู้จัก iPhone ตอน iPhone 3 อะไรอย่างเงี้ย ถึงเริ่มรู้สึกว่าอยากจะได้มัน อะไรอย่างเงี้ย แต่ตอน iPhone 1 iPhone 2 คือไม่ทัน ไม่รู้เรื่องจริง ๆ สมัยนั้น คือ รู้ รู้แค่แบบ ตอนนั้นยังใช้แค่มือถือไอ้ธรรมดา อะไรอย่างงี้อยู่เลย แล้วก็แบบ มัน มันก็เล่นนู่นนี่นั่นได้ แล้วสมัยนั้นมันคืออะไร BB กำลังดังอยู่
อา ช ใช่ จริง ๆ จริง ๆ ครับ อือ ใช่ ๆ อา ถูกต้องครับผม มันเป็นยุค ของ ของ BlackBerry เนาะ ที่ ที่กำลังมาครองตลาด ณ ช่วงเวลานั้นครับ
เออ เออ ใช่ จน เออ กว่าจะมารู้ว่าแบบ เฮ้ย BlackBerry มันแบบมันเชยแล้ว มันต้อง iPhone อะไรอย่างงี้ ก็ ซัดเข้าไปตอน iPhone 3 ก็ เออ ก็เริ่มเปลี่ยน อะไรอย่างงี้ <chuckles>
ใช่ ใช่ครับ ผม ผมว่า ที่ ที่ iPhone เข้ามาชนะ BlackBerry ได้ อย่าง อย่างเต็มรูปแบบเนี่ย น่าจะเป็นช่วง iPhone 4 ครับผม ที่ทุกคนเนี่ย อ่า หันมาใช้กันเยอะนะครับผม
อืม ๆ ครับ ก็จริง ก็จริงครับ ตอน ตอนนั้น iPhone 3 คนยังใช้ BlackBerry กันอยู่เลย <chuckles>
ใช่ ๆ ถูกต้องครับ ก็คือยัง ยัง ยังเป็นระหว่างตัวเลือกอยู่ ใช่ไหมครับ ก็คือยังมี ยังมีอยู่ทั้ง สอง ฝั่ง
เออ ๆ ๆ ยังเป็นตัวเลือกอยู่ เพราะว่า BlackBerry มันหนาแน่นเรื่องอะไรนะ เรื่องที่มันส่งเมสเซจหากันได้ <chuckles>
อ่า มี มีเป็น PIN มี มีอะไรของเขา ใช่ไหมครับผม?
เออ ๆ ใช่ อันนี้คือมันเหนียวแน่น มาก <chuckles> ก็แบบใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองช่วงนั้น
พอ ผมคิดว่าที่ iPhone เนี่ย เข้ามาชนะตลาดนี้ได้อะ เพราะว่า อ่า ความหลากหลาย ใช่ไหมครับผม ที่ ท อย่างที่ผมบอกที่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ มาได้ อย่างเงี้ยครับผม มันทำให้ความหลากหลายในการใช้งานเนี่ย มัน มันค่อนข้างสูงมากขึ้น อย่างเงี้ยครับผม
ก็จริงครับ แต่ แต่ผมมองว่า อีกจุดหนึ่งที่มันชนะ BlackBerry ได้นะ ในไทยนะ ในไทยนะ ก็คือแบบการมาของไลน์ด้วยพอดี อะไรอย่างเงี้ย
ครับ อืม ใช่ ครับผม ถูกต้องเลยครับ
เออ แล้วแบบไลน์มันก็แบบ มันก็ใช้งานได้เหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบไป ๆ มา ๆ ก็สุดท้ายก็แบบไม่จำเป็นต้องใช้แค่ iPhone อย่างเดียวก็ลงไลน์ได้เหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
ครับ สะดวกกว่า แล้วก็โทรคุยได้ด้วย ไม่เสียเงิน ใช่ไหมครับ แต่แถมมันยังมีแบบวิดีโอคอลได้ด้วย ไม่เสียเงิน อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เออ ใช่ครับ อืม คือแบบการมาของไลน์ ก็เลยน่าจะแบบไปกินตลาดของ BlackBerry เข้าไปจนหมดด้วย <chuckles> แล้วแบบ iPhone มันก็ทำไรได้เยอะกว่า BlackBerry อยู่แล้ว อะไรอย่างงี้
อืม อืม ใช่ ๆ ๆ ครับผม อัน อัน อันนี้ก็ ก็จริงเลยนะครับ แล้ว ถ สำหรับ อ่า อ่า ยกตัวอย่างนะครับผมคุณหมวก อย่าง อย่างเช่น เรื่อง เรื่องโทรศัพท์มันเนี่ย ที่มันพัฒนามาได้อย่างรวดเร็วเนี่ย เขาก็จะบอกว่า อะไรที่มันรวดเร็วเกินไปเนี่ย มันก็มักจะมี อ่า เป็นดาบสองคม มีข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับ?
อืม <chuckles> แต่ผมมองว่าจริง ๆ มัน มัน มัน มันเป็นดาบสองคมหมดแหละคำว่าเทคโนโลยีอะ ถ้าให้ผมมองนะ ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วอะ มันก็เป็นดาบสองคมอยู่ดี มันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้งานมันมากกว่า <chuckles>
อา ครับ อา ครับ

อา ใช่ ๆ อันนี้ถูกต้องเลยว่า-ว่า เขาจะใช้ในรูปแบบไหน ใช่ไหมครับผม?
เออ ใช่ ใช่ครับ เอาแค่ง่าย ๆ เนี่ย รถยนต์เนี่ย มันมีมากี่ กี่ปีแล้ว มีมานานมาก สุดท้ายมันก็เหมือนดาบสองคม เพราะคนขับไม่ดี ก็ขับไปชนคนอื่นตาย ได้
อืม จริงเลย อันนี้ผมก็เห็นด้วยเลยนะครับผม
เออ แบบ เอ่อ ไงงั้นแบบขึ้นอยู่กับ ผู้ที่ใช้งานเทคโนโลยีมากกว่า ถ้าให้ ผมแบบพูด เดิม
เออ ใช่เลยครับ เพราะว่า อ่า จากที่ผมลองสัมผัสดูอะนะครับผม เกี่ยวกับ อ่า การใช้มือถือ ต้องบอกว่าสมัยเนี้ยครับ
อา ครับ
เอ่อ ครับผม สมัยเนี้ยครับ ก็คือ อ่า ไม่ว่าเด็กหรือ ว่า คนแก่ผู้สูงอายุ ใช่ไหมครับผม ก็สามารถที่จะเข้าถึง อ่า สมาร์ตโฟนได้กันจะทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วอะนะครับผม
อา ใช่ครับ
ทำให้ ผมว่ามัน-มันก็มีความน่ากลัวอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เหมือนกัน อย่างเช่น อ่า เด็ก ๆ อะครับผม อ่า ก็อาจจะถูกล่อลวง ใช่ไหมครับผม อ่า จาก อ่า ผู้ไม่หวังดีนะครับผม ใช่ครับ แล้วก็ทาง อย่างว่าแต่เด็กเลยครับ ทางผู้ใหญ่เนี่ย <chuckles> ก็ ผมก็เห็นข่าวถูกล่อลวงมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับผม
อืม ๆ อือ อา ใช่เลยครับ อือ เด็ก ๆ ถูกล่อลวงเนี่ย <chuckles> เฮ้ย ผม พูด พูดถึงถูกล่อลวง ผมเห็นมุกใหม่ของ มิจฉาชีพด้วยนะ เอ่อ เกี่ยวกับเรื่องแบบคนเรา มันก็ชอบแบบยังไง เวลาสัตว์หาย แมวหาย หมาหาย ใช่เปล่า ก็จะลงประกาศ โดยที่เอาหน้าหมาหน้าแมวลงไปในรูป มีรูป ลง ใช่ไหม แล้วรู้ไหม ว่ามิจฉาชีพมันเอารูปนั้นมา เสร็จแล้วมันเอาไป generate เป็นรูปภาพใหม่ที่แบบเหมือนหมาแมวเข้ามาอยู่ใกล้ ๆ ม ใกล้ ๆ ของมิจฉาชีพอะ "เจอแล้วเนี่ย ตัว เนี้ย" เนี่ย แล้วเขาก็ส่งภาพให้ดูเนี่ย "เออ ขอ ค่ารถหน่อย เดี๋ยวเราจะขับรถไป เอาไปให้คุณ อะไร" พอเจ้าของหมาเจ้าของแมว ก็คือแบบก็โอนเงินไปให้ทันทีอะไร แล้วมันก็เงียบหายไป
ครับ อา ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ อืม อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย ที่ อืม
แล้ว ใช่ แล้วแบบโดน โดนกันเยอะแล้วอะ แล้วดู คิดดูว่าแบบ โอ้โฮ มิจฉาชีพมันเล่ห์เหลี่ยมมัน เยอะเกินไหม? <chuckles>
อืม เอาจริง ๆ มันก็เป็น อ่า อย่าง อย่างที่คุณหมวกบอกอะครับ มัน มันเป็นดาบสองคม ของผู้ที่ใช้งานแบบผิดประเภทมากกว่านะครับผม อืม
เออ <chuckles> แต่เขาแบบเขา เขาคิดได้ ไงอะ เอา เอารูปภาพไป generate เอไออะ แล้วก็แบบแค่เปลี่ยนแบ็กกราวนด์ แล้วเขาก็มาหลอกคนแบบที่กำลัง ร้อนใจอยู่อะ เขากระชากเงินไปสัก พันสองพัน อย่างเงี้ย ตอนนั้นแบบ ตอน นั้น แบบ คิดดูว่า อ คนที่เป็นเจ้าของเงินยินดีที่จะให้ด้วยซ้ำ แบบดีใจ มาก ๆ ที่จะให้ทันที โอ้โฮ แบบ สุดยอด เขาเล่นกับแบบจิตวิทยา ได้เก่งมาก พวก เนี้ย
อะฮะ อา ใช่ ๆ ใช่ ใช่ครับผม ถูกต้องครับ เออ อันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย สำหรับ พอเทคโนโลยีมัน มัน ทันสมัยมากเนาะ แล้ว แล้วคนเราเนี่ย ยังตามไม่ทันมันก็เป็นเหมือน เป็นเหมือนช่องว่างที่ทำให้ อ่า กลุ่มมิจฉาชีพเหล่าเนี้ย นำมาหลอกลวง หรือว่าหาผลประโยชน์จากมันอะนะครับผม
<chuckles> เออ ใช่